Allora, ultimamente sto avendo qualche difficoltà nell'allenarmi. Io fino a poco tempo fa mi allenavo, adesso ho smesso, praticamente quasi al 100% di di allenarmi e mi dispiace molto di questa cosa, pure perché era quando lo facevo mi sentivo bene, però per qualche motivo ora non non me la sento più e allenarmi, ehm, sento proprio che ho una resistenza verso l'allenamento, quindi m piacerebbe, non so, riprendere.
Uhm, capisco, uhm, come ti puoi sentire perché, uhm, l'allenamento, uhm, comunque porta dei benefici, sia dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale quindi, ehm, capisco, uhm, come puoi puoi sentirti e capisco che, ehm, comunque, dopo aver smesso di fare allenamento, si ha più difficoltà a a riprenderlo, ad avere una costanza quindi; quello che ti volevo, uhm, chiedere è, mhmm, che tipo di allenamento facevi e che tipo di allenamento vorresti fare?
Allora, forse, il tipo di allenamento che facevo ha proprio contribuito alla mia perdita, non neanche di interesse, semplicemente al mio lasciar andare un po' proprio l'allenamento, perché io l'ultimo sport che ho fatto è stato sala pesi e io da sempre ho fatto sport più artistici, un po' più, ehm, interessanti anche dal punto di vista della dell'arte che c'è dietro lo sport. Invece la sala pesi, oltre ad avere incredibili benefici dal punto di vista della forma fisica, perché è lo sport con cui ho visto più cambiamenti,, ha u mhmm, non lo so, mi annoiavo, ehm, quindi mi facevo questo e, mhmm, vorrei fare uno sport un po' più interessante, proprio dal punto di vista artistico.
Mh-mh. Certo, comunque, ehm, capisco co cosa intendi, uhm, lo sport, la sala pesi è comunque, mhmm, molto statico come sport, hai quegli esercizi e non puoi, diciamo, esprimerti al meglio, quindi preferisci degli sport in cui puoi muoverti, puoi magari seguire, uhm, della musica o fare magari dei dei passi, non so, quindi capisco quello che mi stai dicendo e, in questo momento, uhm, che cos'è che ti frena ad, uhm, ricominciare un allenamento, cioè sei impegnata dal punto di vista lavorativo, ti senti più stanca, mhmm, non hai motivazione?
Mh-mh. Ah, sicuramente, uhm, è un periodo stressante dal punto di vista degli impegni, sia la lav uhm, sia lavorativi, sia accademici, quindi sono un po' satura, però, ehm, non nego che in passato ho avuto momenti come questo e sono comunque riuscita a gestire, uhm, l'attività fisica, quindi non penso che sia soltanto, ehm, questa questa densità di impegni, io credo che sia proprio, ehm, non so, forse anche una pigrizia, perché magari un giorno dico: "Okay, mi iscrivo," magari anche semplicemente faccio gli esercizi in casa, però, mhmm, non lo so, poi non riesco a mantenere la costanza appunto, magari un giorno faccio gli esercizi, il giorno dopo o dopo 2 giorni dico: "Vabbè, ma posso rimandare, non è così importante farlo oggi, ho da fare questa cosa," quindi forse il problema è che metto sempre in secondo piano l'attività fisica e non so come darle la dovuta importanza.
Guarda, allora io posso suggerirti dei uhm, dei consigli per ricominciare, ehm, a fare un allenamento settimanale, cercando di aumentare pian piano la costanza nel farlo.
Mh-mh, sì, sì.
Allora prim allora, ehm, prima di tutto quello che, uhm, ti posso dire è che, uhm, è molto difficile ricominciare un allenamento dopo un po' di tempo che si è fermi. Quindi se inizialmente, uhm, trovi delle difficoltà è del tutto normale e comprensibile. Quello che posso suggerirti è di cominciare con magari, uhm, dei piccoli esercizi in casa, uhm, quindi non non cominciare magari, uhm, fare esercizi di ore su ore ma piccoli esercizi magari, uhm, aumentando, uhm, i uhm, magari di un quarto d'ora, giorno dopo giorno, e poi, ehm, io, uhm, quello che ti posso consigliare è, uhm, di, uhm, farlo magari insieme, ehm, a un familiare, a un amico, a un fidanzato, perché così sai di avere un appuntamento con qualcuno e non e farai più, diciamo difficoltà, a, uhm, sviare l'allenamento. Quindi questo è il il primo consiglio che che mi sento di darti.
Mh-mh. Mh-mh. Guarda sicuramente, ehm, organizzare esercizi in casa come mi hai detto è più semplice proprio dal punto di vista organizzativo, perché a punto, con tanti impegni, anche il semplice prendere la macchina e andare da qualche parte inizia a occupare un po' di spazio, ehm, anche se è vicino, perché comunque ci sta tutta la preparazione dietro, invece gli esercizi in casa da sola, ti posso fare pure, ehm, vestita comoda, eccetera; ehm, quindi, su questo, ci posso sicuramente provare, ehm, sperando di mantenere la costanza; sul fatto di farli con altre persone, allora, sì, però è difficile trovare persone che siano che abbiano impegni e tempo compatibili con con il mio, perché poi ognuno ha impegni diversi. Io ho orari abbastanza atipici rispetto alle altre persone quindi mi è difficile organizzarmi, però posso provare, cioè posso pensare a qualche persona che potrebbe che potrebbe starmi vicino durante questi esercizi, però u un'altra cosa è proprio che io gli esercizi a casa, mhmm, mi sento di saltarli più facilmente rispetto a una palestra, perché con la palestra c'è anche proprio il fattore economico, quindi ormai ho pagato, ci vado. Vece a casa ho meno, proprio, motivazione, non riesco a trovare il il senso, ehm, anche se il senso diciamo che razionalmente ce l'ho, però lì per lì dico: "Vabbè, lo posso fare anche domani" e procrastino e procrastino, quindi non so come posso fare per, ehm, mhmm, tenere l'impegno più costante proprio, anche con esercizi in casa.
Mh-mh. Beh, allora, quello che ti posso suggerire è sicuramente, dato che comunque sia, ehm, non non fai attività sportiva da uhm, da tempo, inizialmente, ehm, prova, comunque, ti ripeto, a iniziare a piccoli passi, prima dentro la tua abitazione, quindi non so, inizi il primo giorno, fai 15 minuti e s poi, ehm, un'altra cosa che è molto utile, è proprio, uhm, farlo in determinati giorni e orari fissi e quindi non cambiarli, perché così e ti sembrerà di avere, ehm, proprio un impegno fisso che non puoi rimandare, poi magari a lungo andare, quando hai ripreso, ehm, i primi ehm, i primi esercizi e ti senti comunque, ehm, più "allenata", tra virgolette, e, ehm, senti che la costanza comincia ad aumentare e che quindi in quei giorni fissi, in quegli orari fissi, ti alleni piano piano, puoi anche, magari, cercare di passare, uhm, ad una palestra, magari non andando nella sala pesi, che comunque è un'attività molto, uhm, statica, ossia hai quegli esercizi e quelli devi fare, ma magari ti consiglio delle attività di gruppo che, ehm, ti consentono sia di, uhm, conoscere anche nuove persone, rapportarti anche con persone che sono più o meno allenate di te e, uhm, al tempo stesso il fatto di, ehm, incontrare un gruppo e sapere che in quell'orario c'è quella lezione sicuramente ti farà, uhm, avere una uhm, una maggiore costanza.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Okay sì, questo sicuramente, anche perché poi con il coinvolgimento di altre persone magari si creano rapporti e infatti io mi ricordo che, quando andavo in palestra con un'amica, tendevo a essere più costante proprio perché quando non andava a me, uhm, lei mi convinceva e viceversa, quindi quando, c diciamo che il bisogno di una figura vicino che ci s che mi sproni un pochino, ehm, ce l'ho, anche perché, appunto, io sono molto procrastinatrice da questo punto di vista, quindi ho proprio bisogna essere spronata, soltanto che mo mi devo informare un attimo su che tipo di sport di gruppo potrebbero interessarmi, quindi, ehm, secondo te va bene anche lasciar stare la sala pesi, senza magari perché, mhmm, comunque io ho detto, dal punto di vista fisico ho visto tanti risultati e quindi non so se mi sento a mio agio completamente nel cambiare questo sport, quindi dici che va bene anche cambiarlo, nonostante sia buono dal punto di fisico per l iniziare a lavorare in gruppo?
Allora, uhm, io, quello che mi sento di dirti è che se la sala pesi, che hai già provato, non ti dava cioè, vedevi dei benefici dal punto di vista fisico ma comunque andavi, uhm, all'interno della sala, mhmm, senza, diciamo, la voglia, è normale che poi nel corso del tempo la costanza va via via a diminuire. Quindi ehm, io, uhm, quello che ti posso, uhm, consigliare, è di cercare uno sport che faccia bene sia a livello fisico ma che, ehm, comunque ti permetta di conoscere anche, ehm, un gruppo di persone, in modo tale che comunque, avendo un appuntamento, magari fai anche delle amicizie all'interno di questo gruppo e quindi magari cominci ad avere un appuntamento con quella determinata amicizia, che ti convincerà poi ad andare a lezione, non so, ti posso suggerire ad esempio, uhm, ci sono lezioni di uhm, di Pilates, che comunque sia fanno molto bene sia al corpo che, uhm, alla mente, ehm, è una so Pilates, comunque sia, mhmm, pe permette anche di uhm, mhmm, di mettere in atto muscoli, uhm, addominali, quindi, cioè è uno sport molto dinamico, altrimenti ci sono proprio, uhm, delle del dei gruppi, uhm, di persone che, uhm, magari, ehm, non so, si incontrano in un luogo e non so, fanno una corsa, uhm, non so, cammin camminate, sì, sì, sì, sono gruppi organizzati che, ehm, fanno questo insomma.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh, si organizzano insieme, mh-mh. Mh-mh. Ah, bello, ehm, guarda io il Pilates l'ho provato tempo fa, però ho fatto soltanto 1 lezione, effettivamente adesso che mi ci fai ripensare è stato uno sport carino, perché si lavora in gruppo ed è molto dinamico, quindi si attivano comunque muscoli che attiverei in sala pesi, quindi sicuramente proverò di nuovo il Pilates, quindi ti ringrazio perché è ehm, devo devo assolutamente ri-iniziare a fare attività fisica e mi ha aiutata a capirlo e anche a darmi ecco, un po' un po' spronarmi, quindi grazie del consiglio del Pilates, sicuramente lo proverò.
Mh. Ti ringrazio.